Comment est-ce que tu gères ton temps d'écran en pratique?
<chuckles> Heu, alors oui, hem, quand tu comment tu gères? Bah, en fait, je le gère pas quoi. Mais c'est c'est enfin je le gère, mais je le limite pas. C'est-à-dire que, heu, franchement, heu, sans te mentir, heu, je dirais que j'ai presque toute la journée un écran devant les yeux, hein
Ouais. D'accord. D'accord. Et quand tu dis: «Écran», ouais, ordinateur, télévision, téléphone?
que ce s Mais, c'est ça, heu, c'est un melting-pot en fait, hein, c'est-à-dire que, heu, c'est-à-dire que professionnellement parlant, toute la journée, je vais avoir un écran devant les yeux. Donc là, ça va être l'ordinateur naturellement
OK. OK.
et puis ensuite, heu, derrière heu, je vais sortir de là. Je vais aller m me faire une partie de console avec des des potes, heu, heu. Ça va être écran, en plus, grand écran. Heu, ça peut être le téléphone, heu, en quand je fais une pause dans le travail, je vais être sur mon téléphone. Donc franchement
Ouais d'accord. Ouais.
c'est vrai qu'on est dans une ère où on entend beaucoup la limite des temps d'écran. Je reconnais ne pas être un exemple là-dessus, hein.
<chuckles> D'accord. Et est-ce que justement, tu as déjà eu peut-être une prise de conscience? Une fois où tu avais les yeux extrêmement fatigués, tu t'es dit: «Là, heu, allez, là, je dois couper». Est-ce que voilà, tu as déjà ressenti peut-être des effets négatifs à ce temps d'écran? Ou pour le moment, toi, c'est pas quelque chose qui te qui te gêne dans ton quotidien?
Mmh, bah, franchement, non, heu, c'est-à-dire qu'effectivement, heu, j'ai grandi, heu, je suis je suis ce qu'on appelle un enfant de la télé, et c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai et à une époque où c'était, tu sais, bon, bah, les t les tubes cathodiques, les trucs, heu, voilà. Je me souviens que, hem, il y avait beaucoup de débats là-dessus. On disait: «Oui, ça va ça va abîmer les yeux des enfants. Plus tard, ils verront rien, ils porteront des lunettes, heu». Moi, j'ai grandi, j'avais, heu, encore une fois, j'étais pas un exemple, mais mes parents non plus parce que j'avais une télé dans ma chambre, je jouais beaucoup à la console, je regardais beaucoup la télé, un vrai enfant de la télé et des jeux vidéo. Et j'ai 12 et 12 à chaque oeil. J'ai u j'ai une vue de pilote de F1 donc, heu, franchement, heu
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Bien s Mmh mh. D'accord. <chuckles> Donc heu, aucune incidence sur, heu, sur ta vue toi, même au fur et à mesure des années en en consommant énormément d'écrans, il y a eu aucune, heu, incidence sur ta vue et et sur la fatigue? Tu tu ne ressens pas forcément d'effets négatifs non plus sur, heu, peut-être une fatigue visuelle ou même même physique? Ouais.
Alors. Si, si, si, si, si force est de constater qu'il y a quand même des fois où, heu, heu, tu sens que tu as passé beaucoup de temps devant ton écran. En fait, le truc c'est que, heu, dans dans dans mon activité professionnelle, j'ai pas forcément les yeux rivés sur l'écran l'écran l'ordinateur peut être alli allumé. Mais j'ai pas forcément tout le temps besoin de, heu, de le regarder. Il y a d'autres moments où c'est le cas. Et effectivement, pour répondre à ta question, je sens la différence quand j'ai passé toute la journée devant l'écran à le regarder, à faire du montage audio ou voilà, enfin, et ou, à lire des choses. Ça ça c'est vrai que je vais sentir une différence et heu, après, il y a aussi, heu, ah tout simplement l'âge. Je suis plus tout jeune. Passé 40 ans, on sait que la presbytie peut commencer à se faire sentir et effectivement, des fois, quand quand si je regarde un truc de trop près, il peut être un petit peu flou et que l'usage des écrans avant va avoir une importance.
Mmh mh. Ouais, d'accord. Mmh mh. OK. Hem, d'accord et justement est-ce que voilà et vu que tu as conscience quand même que c'est pas forcément, heu, optimal. Heu, no notamment pour tes yeux et et et pour la fatigue. Et que est-ce que tu essayes quand même parfois, heu, de te forcer à déconnecter? de de mettre des petites choses en place, de faire une petite balade en nature où tu déconnecteras un petit peu des écrans? Est-ce que c'est une routine que tu as essayé d'intégrer toi, à ton à ton quotidien?
Mmh mh. Alors oui, bien sûr, mais ça va pas être à cause de la fatigue visuelle de l'écran. Ça va être plus être une une question de je sais pas si, heu, bien être mental, c'est pas un peu, heu, galvaudé. Mais, heu, mais mais mais plutôt hem, mmh plutôt l'envie de déconnexion. C'est plus le côté connecté, tu vois? C'est pas forcément l'écran. Mais effectivement, il y a des moments, heu, où je vais, heu, désactiver des notifications du téléphone, heu, le mettre sur silencieux. Le mettre dans un coin et faire autre chose, heu, heu, pour juste déconnecter. C'est pas forcément, si tu veux, la relation à l'écran, c'est plus la relation à la connexion.
Mmh mh. Mmh d'accord. Ouais. Mouais. Ouais d'accord et justement qu'est-ce que, heu voilà qu'est-ce qui te ferait du bien pour déconnecter? Est-ce que quand tu parles de déconnecter c'est, heu c'est 30 minutes, c'est 2 heures, c'est 3 jours, heu, heu, voilà. C'est <chuckles> non, d'accord. comment tu déconnectes?
Ah non! <laughs> 3 jours <chuckles> 3 jours sans téléphone, je pense que je je prends une corde et non, non, non, non, non, non, non. Non c'est pas possible. Non, je suis trop connecté, heu, par rapport à ça. Mais par contre, tu vois, un truc aussi, pour le bien-être mental, ça va être, heu, tout ce qui est, heu: réseau social, Instagram. Parce que c'est très chronophage. Tu vois plus passer et c'est vrai que ça, c'est un truc que je me fixe. Mais par contre, pour répondre quand même à ce que tu demandais, heu, déjà déconnecter une heure, ça fait du bien, tu vois? C'est à dire que je vais partir, heu tu parlais de balade, alors dans la nature pas forcément, parce que je vis en ville. Mais, heu, mais mais je vais aller me balader, quoique j'ai la nature pas très loin. Je vais aller me balader, oui, effectivement, heu, le long d'une rivière pas très loin et puis juste, heu, être, heu, dans un dans un moment, heu, contemplatif. Et puis et puis voilà. Donc oui. Par contre, 3 jours, même en vacances, heu, j'y arrive pas quoi.
<laughs> Ouais. OK. Ouais. Ouais. Ouais d'accord. Mmh mh. D'accord, ouais, ça paraît, heu, ça paraît long pour toi. Est-ce que, heu, ça serait, heu heu, voilà l'a l'a l'accoutumance à avoir, heu, des informations dans la poche? Des, heu, être joignable, pouvoir joindre les autres? Est-ce que, heu, tu as déjà essayé de déterminer ce qui te faisait dire que: «Ouais 3 jours sans téléphone, c'est quand même très long»?
Mmh, ouais. Ouais, c'est un petit peu tout ce que tu viens de dire hein, c'est-à-dire que déjà déjà le fait d'être joignable et, de, pouvoir joindre, mais surtout d'être joignable. Heu, c'est c'est, heu, voilà quand tu as un enfant, heu heu, tu as tu as tu as envie quand même d'avoir cette espèce de sécurité, de pouvoir joindre et être joignable. Heu, de même, heu, autour de toi, voilà, tu tu te dis: «Il suffit d'une fois où j'ai pas mon téléphone et c'est là qu'une nouvelle grave va arriver». Grave, heu, ou même une bonne nouvelle, pourquoi pas, tu sais. Mais mais mais voilà, mais donc, heu, il y a ce côté-là. Et puis, effectivement, se tenir informé, tu l'as évoqué aussi. Oui, moi, j'ai je je je je suis, heu je suis, heu, je sais pas comment on peut essayer un mot actu actu actuphile? En tout cas, j'ai j'ai tu vois, je je je je suis l'actu au quotidien. J'ai besoin de me tenir au courant de ce qui se passe, heu heu, que ce soit autour de moi, à l'échelle locale, que même l'échelle nationale et internationale, j'ai besoin de de suivre l'actu, c'est aussi un peu une déformation professionnelle.
N ouais. Ouais, d'accord. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Ouais, d'accord. <laughs> OK. D'accord. D'accord et et justement en parlant de suivre l'actualité, il y a quand même beaucoup de gens désormais qui disent: «Heu, je regarde plus les infos. Je regarde plus ce qui se fait». C'est, heu, heu, c'est et c'est devenu tellement angoissant. Est-ce que, heu est-ce que toi c'est c'est la même chose pour toi? Ou est-ce que peut-être tu parlais d'informations locales? Les informations locales sont un petit peu plus, heu, légères? Heu, heu, voilà, est-ce que est-ce que tu as cette relation un petit peu, heu, anxiogène toi à l'information ou pas du tout et tu aimes vraiment te tenir au courant?
Légère. Mmh. Bah ça dépend, heu, je vais pas faire de, heu je vais pas faire de politique ou de de mais mais mais ça dépend, de ce que tu choisis. Déjà moi, la l'info, je la sélectionne dans le sens où l les les endroits où je vais aller consulter l'information sera une info neutre. Heu, ce que j'appelle la véritable information l'in faite par un véritable journaliste. Heu je m'explique, un un journaliste moi, j'ai grandi, je je trav je travaille dans les médias depuis 25 ans. J'ai grandi j'ai grandi dans une dans une époque où un journaliste se devait, d'être neutre. Il y a certaines chaînes d'infos, notamment d'infos en continu, qui sont des chaînes avec non plus des journalistes. Mais des éditorialistes qui n'hésitent qui n'hésitent pas à donner leur avis, leur position, qu'on soit avec ou enfin d'accord avec eux ou pas. Heu, heu, je pense que ce n'est pas la position d'un journaliste. Donc, je ne citerai pas les chaînes d'infos, je ne citerai pas les journalistes, mais je pense qu'en réfléchissant bien, tu tu comprendras et en fait, donc voilà, moi c'est sûr que même sans aller bien loin, je pense que c'est facile de comprendre, heu, heu, de de qui je parle. Mais c'est vrai que voilà, donc moi, je fais ma sélection à à l'entrée, comme on dit. C'est-à-dire que je vais aller consulter l'info là où je sais. Et et donc, du coup, par rapport au côté anxion anxiogène, c'est vrai, c'est vrai. Et là, pour le coup, ceci étant valable pour tout le monde, malheureusement, le monde est comme ça. Heu, il y a malheureusement plus de mauvaises nouvelles, que de bonnes nouvelles et je com je comprends que certaines personnes veuillent se déconnecter un peu, de l'information parce qu'il y a un côté anxiogène. Et c'est sûr que c'est pas la première chose que je fais au réveil le matin, à 08:00, heu, enfin à 07:00 plutôt. Je vais pas aller consulter les infos anxiogènes, ça, c'est sûr.
Bien sûr. Ouais. Mmh mh. Ah oui d'accord. Ouais. Ouais. Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Ouais. OK. Ouais. Bien sûr. Ouais. Oui, <chuckles> d'accord. Ouais, d'accord, je vois je vois tout à fait. Et et justement, bah pour quelqu'un qui qui souhaiterait quand même continuer à pouvoir s'informer, heu, mais en restant, voilà, une information, heu, pour pas pour dire légère parce que finalement il y a des informations graves qui sont importantes. Mais en tout cas de de manière très neutre et la moins anxiogène possible. Est-ce qu'il existe encore des solutions? J'imagine que les les chaînes d'infos au continu en sont pas forcément une. Est-ce que peut-être le journal, par exemple, est un petit peu moins agressif? Et qu'est-ce que tu pourrais recommander toi, à quelqu'un qui voudrait s'informer comme ça sans ressentir trop d'anxiété?
Mmh mh. Mouais. Tout à fait. Tout à fait, beh et te tu l'as très bien dit. Après, c'est, heu, c'est quelque chose de de de très subjectif hein. Donc, heu, c'est toujours, heu, compliqué de conseiller ça, parce que ça n'engage que moi. Mais déjà les le le je je il faut v enfin, il faut je conseille d'éviter ce qu'on appelle le hot news, c'est-à-dire l'info en continu, de l'info à chaud qui, souvent, pour faire le buzz et faire de l'audience, va être une info non vérifiée. Heu sachant qu'en plus, beaucoup de chaînes de hot news, se regardent mutuellement. Pour aller finalement donc du coup dire la même chose, parce que l'autre l'a dit, je vais le dire, et cetera, et c'est très dangereux. Donc effectivement, heu, les JT, heu, les les ce qu'on appelle les messes de midi, enfin de treize heures ou de vingt heures sont déjà, beaucoup plus réfléchies. C'est de l'info beaucoup plus analysée, beaucoup plus heu
Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. D'accord. D'accord. OK. Tout à fait, oui.
heu, abordée en profondeur et et et en plus, beaucoup de JT, notamment le midi, heu, essayent quand même aussi d'apporter de et mais mais mais tous, de toute façon, heu, donc là, je passe sur les chaînes nationales principales. Vont essayer d'apporter aussi des sujets qui ne sont pas anxiogènes, c'est-à-dire que ça commencera toujours par l'info la plus importante. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie d'actu et et donc qu'elle soit anxiogène ou pas, ce sera l'info en premier. Mais, heu et encore que je te dis ça, mais par exemple, depuis des années depuis des années, je donne un exemple concret. Les années Pernault et ça s'est prolongé aujourd'hui avec hem, Maryse qui et heu la Cazo la Cazo. Heu, oh je sais plus, heu, j'ai plus son nom, mais bon, celle qui a remplacé, heu, Jean-Pierre Pernaut, ils commencent par la météo. Alors ça peut paraître stupide, mais c'est léger, tu vois? Et heu et donc, heu, finalement, bon, bah après si on t'annonce une journée de pluie du matin au soir, bon, bah ça fait jamais plaisir. Mais c'est pas la même chose que de commencer par, heu, 50 morts dans un attentat. Bon, tu vois? Donc, heu, c'est une forme de légèreté. Donc.
Ouais. Bien sûr Tout à fait. OK. Ouais. Marquais? Non? J'ai plus le nom. Ouais. Tout à fait. D'accord. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Complètement. Et justement, tu parlais bah de ces JT du du midi qui sont parfois quand même beaucoup plus légers, que que ceux du soir. Bien qu'ils commencent par les les les informations les plus importantes) et et parfois, les plus graves sont sont les plus importantes. Heu il y a beaucoup c'est très axé notamment peut-être plus sur une chaîne que sur l'autre. Sur, heu, de l'information locale, sur de la vési visite du territoire, heu, heu, français, notamment sur des des des traditions, heu, locales. Est-ce que, heu est-ce que toi qui est voilà encore jeune, est-ce que, heu, tu es client de ce genre de d'information là? Ou est-ce que selon toi c'est quand même un JT, qui est beaucoup plus axé pour des gens qui ne travaillent pas? Et qui ont le temps de regarder le JT de 13:00? Je pense notamment aux retraités. Est-ce que est-ce que toi tu es quand même client de, ce de ces informations locales là?
Mmh. Ouais. Mmh mh. Bien sûr, bien sûr. Ah! d'où le fait que tu considères que je sois jeune. Ah bah c'est gentil, oui non puisque j'ai plus trop l'habitude qu'on me le dise, mais d'accord, non, mais je j'apprécie. C'est sûr que je ne suis pas encore, heu, ce qu'on ce n appelle une personne âgée, mais je m'en rapproche malheureusement et heu, donc, du coup, hem non, mais pour répondre à cette question, oui, bah c'est c'est p et c'est ça fait partie justement des sujets légers que j'évoquais. Donc effectivement, heu, pour pas redonner l'exemple, c'est c'est Jean-Pierre Pernault qui a été beaucoup critiqué pour ça. Pour son côté, heu aller en dans les campagnes, aller dans les régions et cetera. Mais aussi France 3 est très très proche de des gens, puisqu'ils ils ont ce qu'on appelle un décrochage local. Et, heu, à certaines heures de alors là, ça va être l surtout le soir, mais tu en as aussi un peu le midi. Heu des de l'actualité régionale qui parle aux gens. L'actualité de proximité et c'est ce qui apporte aussi, ce côté plus léger et puis qui parle plus aussi, à certaines personnes. Effectivement, tu es quand même content d'entendre, heu, heu, l'actu de de ta région et l'actu de proximité. Donc ça, c'est même encore p je dirais encore plus valable pour les les l'info, heu, que tu peux avoir. Le Journal télévisé régional que tu peux avoir sur une chaîne comme France 3 ou sur une chaîne régionale aussi, parce qu'il y a énormément de chaînes de télé régionales.
Oui. <laughs> <laughs> Ouais. Ouais bien sûr. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr, ouais, de l'information. J'imagine qu'elle, heu qu'elle s'adapte heu, heu selon selon les régions, les les les médias ont l'ont certainement compris. Et et tout autre chose, je voulais te poser la question, toi, est-ce que tu as l'habitude de, heu, de scroller? Heu, voilà, beaucoup de gens disent qu'ils perdent énormément de temps dans la journée, à finalement scroller sur les réseaux sociaux et, heu et mmh et se rendent compte après coup, que c'était du temps vraiment pour le coup, de perdu. Est-ce que toi, tu as tu as cette habitude-là? Est-ce que si tu l'avais est-ce que tu en as pris conscience et tu as essayé de travailler un petit peu dessus? Quel est ton rapport à ça?
Ouais. Bah, c'est vrai que ça fait partie de cette gestion du temps dont là, oui, effectivement mais en fait, heu, je en plus, heu, les algorithmes sont faits, pour te donner des choses qui vont t'intéresser. Donc forcément, tu vas scroller. C'est quelque chose de très chronophage. Tu perds vite du temps et la notion du temps. Heureusement, je je c'est pas quelque chose de de volontaire ou de conscient, mais je m'en lasse vite maintenant. Donc, heu donc, heu, moi, c'est simple, j'ouvre Insta, c'est de la musique, de la bouffe et du sport et, heu et et et donc, heu, donc, ça va m'intéresser, mais ça tourne vite en rond. Et comme ça tourne vite en rond, et bah, je vais pas y rester trop longtemps. Mais effectivement, tout est fait pour que ce soit justement chronophage. Donc là, de ce point de vue là, j'ai une bonne gestion du temps, je dirais. Heu, du temps d'écran, tu vois? Parce que c'est vrai que ouais, ça heu j je vais vite je vais pas avoir le cerveau lobotomisé, comme certains peuvent l'avoir et c'est pas leur faute. C'est juste qu'à un moment donné, c'est vrai que tu perds vraiment la notion du temps, quand tu commences à scroller sur ton téléphone.
Ouais. Mmh mh. D'accord, ouais. Ouais. OK. D'accord. D'accord. Ouais, bien sûr. Ouais. Complètement et j'imagine que justement, ces applications, ou ces réseaux sociaux sont justement faits pour, heu pour ça. En tout cas, bah, c'était, heu c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir, heu, bah, partagé heu, sur ta gestion du temps, sur ta vision, sur les médias également. Donc c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup à toi.
Totalement, bien sûr. <chuckles> Ouais, ouais. Bah, c'était un plaisir, merci pour tes questions.